Nossa, e e qual foi a sensação, nesse nessa hora, tipo, você desesperou, você, o que que você pensou? Sim. Nossa. Mas e quando você tá lá e vem, tipo, na sua consciência do que aconteceu? Você, que que, o que que passou na sua cabeça, por exemplo?
A gente caiu no acostamento com a roda virada para baixo. Que a gente podia ter caído de de ponta cabeça, né, e não a ge É m É estranho, era muito estranho, primeiro que eu era criança, né, eu tinha 12 anos, acho que era 12, 12 ou 13 anos, e e é muito rápido então você demora uns segundos para entender o que aconteceu que, assim, eu contando parece que demorou, mas é muito rápido. E num assim parece um segundo. Muito, muito rápido, não dá tempo de entender o que tá acontecendo. Eu E o na hora assim, na minha cabeça de criança, foi muito estranho assim, eu demorei, sabe quando você fica uns segundos parado, que você não sabe o que fazer, o que reagir, o que aconteceu, parecia um filme.

Gente, mas que estranho. Porque o carro normalmente morre, não é Quando isso acontece, muito estranho. Meu Deus. Que perigoso. Isso não tem nem explicação física, para falar a verdade, porque, realmente, tudo todas as vezes que acontece um acidente assim, a 1º coisa de um carro que a gente sabe é que ele morre. Meu Deus. E era um carro manual?
Aham. E ele ainda estava ligado. Foi o moço que desligou. Tipo, eh, ninguém entendeu o que aconteceu. E aí, meu pai fala que tipo Exato, e não. Ah, o carro ainda estava ligado. E o moço do do reboque que abriu o capô, mexeu lá com as ferramentas dele e desligou o carro, antes de de colocar o carro em cima do do guincho.

Então, você já escapou por pouco, assim, de algum acidente grave?
Olha, já, já tive um acidente quando eu era, eh, criança, bem grave de carro, foi bem, bem feio mesmo, a ponto de as pessoas na rodovia olharem para o carro, para o estado do carro, olharem para gente, para o lado de fora do carro, e tipo, todo mundo chocado, assim, sabe, chocado.
Nossa. Entendi. Mas como foi?